私はこれ <chuckles> でも、もしね、なこの中の誰か1人が失くしちゃっても、あの、分かんないじゃないですか。誰が盗ったとか、だってみんな同じの持ってるから。
はい。<laughs> うんうん。 は。 確かに。
だからそんな、そしてみんな、こうな私は、あの、良さが分からなかったんですよ、一度も。なんかこううん、実際にこう、みんなこうつけてて、まあ、ね、普通にまあ、先程おっしゃられたように、きちきちっとしては見えるんですけど、外見的に。
ああ、そうなんですね。 はい。
でも、良さが分からなかったんですよ、柄としての。
おお。なるほど。なんとなくいいなって感じは思っちゃうんですけど、やっぱりそこをご自身のこだわりがあったんですね。その時ちなみに、どんなマフラーされてたんですか？
うんうん。うん。 私はね、全然こう、なんだろう、モヘアみたいな、こう、すごい全然普通の安安っぽいようなやつを普通に寒くなきゃいいや、みたいな感じで。
はい。 ええ。 あ、いいじゃないですか。 うんうんうん。ああ、そう、機能を重視されてたってことですよね。みんな、こうファッションとかデザインとか、あの、何てゆんですか、茶色のバーバリーが一番人気じゃないですか。チェックの。あれがこう、清楚に見えるし、みんなつけてるっていうのね。女子高生もこぞってこう、つけてましたよね。うん。
そうですね。 うん。 そうですよね。はい。 うーん。 ですよね。なんかそういうのが、もうだって、もともとなんか高校とかって、もちろん制服を着ていたので、もう制服ですでに、もうそれで個性が死んでるわけで <chuckles> 死んでるっていうかね。
はい。 はい。はい。 そうですね。そこでさらに個性を殺すわけじゃないと。実は彼らにとってマフラーをすることは、個性を出すことだけど、それが流行りだったらね。
うーん、に。 ね。みんな、だってほんとにこう、顔見ないとほんほんとに分かんない、みんな同じ服装してるって感じだったので、ちょっとこう
うん。 ええ、え、え。 え。はい。

私はね、ほんと、こういうのダメなんですよね、なんかこう、<chuckles> 流行ってあの、ま、何だろう、洋服とか、あのうん、あの、今もう歳、もう50代なので、もうほんと、それこそ流行とかって全然もう追わないんですけど。あの、昔からほんとに流行ってる洋服とか、まず他の人がいっぱいほら、みんなこう流行りだすと、みんな同じような格好するじゃないすか、特に日本だとね。<chuckles> なんかそれをみんなやりだすと、まずそれをやらない人だったんですよ、私は。
はい。 はい。 ありますね。 はい。 はい。 ほお。 あ、ありますよね。うんうん。 いや、めっちゃいいじゃないですか。やっぱ魅力的ね、自分と、こう、ものつ流行に乗らないっていう自分のスタイルをもおもお持ちになられたんですか？
うん、どうなんでしょう？なんかこう、ななんだろうね、なんかそうそうかもしんないすね。なんかこう、あ、みんなうん。
はい。 はい。え、正直あれですか、その人たちはかっこ悪いなって思われてました？
いや、若い時はそんな時もありましたね、実際ね、ほんとに。うん。<laughs> 若い時はね。
<chuckles> <laughs> いや、いいじゃないすか。こせおぼて、もう、みんな同じ格好するより、私は違うって貫いてるって、やっぱいいですよね。うん。
で、そうなんですけどね。でもほら、なんだろう私がお一番覚えてるのが高校の時とかね、もうすごい、すごい、すごい昔のことなんですけど、あの、それこそみんなこう、私たちの頃はね、まだこう、なんていうんでしたけ、あの、こう、ルーズソックス、<laughs> スケ番、すごいすね。うん、そんその言葉知ってるんですね。<chuckles>
はい。 はい。 はい。 はい。スケ番ですか？あ、じかぬ。<laughs> あ、はい。ま、その時代ではないですね。<chuckles> ルーズソックスかな、ありました？
<laughs> そう、それはね なんかルーズソックスとか聞と時ありますか？
はい。 あります。もちろんです。
あの、こう、ちょっとクシュクシュしたうしたね、それのちょっと前だったんですよ、私たちがこう高校だった時って。
はい。 はい。 おお。あの時はハイソックスを履くんですか？こう綺麗なポロラルフローレンの。はい。
そうなんですね。高校ん時にそうそう、ラルフローレンのやつ。んで、みんなこう、あとあとラルフあ、あとバーバリーのあのマフラー。
ああ。 はい、ネクタイ、あ、ネクちゃじゃマフラーめっちゃ定番ですよね。